नमस्कार। कैसे हैं आप?
जी नमस्कार मैं बहुत अच्छा हूँ। आप बताएँ आप कैसे हैं?
अ, मैं भी काफ़ी अच्छा हूँ, बहुत-बहुत धन्यवाद पूछने के लिए। और देखिये जैसे मैं हाल ही मेरे अंदर एक मतलब मेरे मन में एक विचार आ रहा था, कि मतलब देखिये हर किसी के जीवन में कहते हैं ना जो स्वस्थ रहना जो होता है, वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। हर कोई कोशिश करता है कि अपने जीवन में मतलब स्वस्थ रहे, क्योंकि क्योंकि अगर हम स्वस्थ हैं तो कहते हैं ना अ, अपना कार्य भी जो है अच्छे से कर सकते हैं, हर जगह हमारा ध्यान भी रहता है। तो मुझे लगता है कि मतलब स्वस्थ रहने के लिए क्या ये ज़रूरी है कि हम जो हैं जिम ही जाएँ? क्योंकि अक्सर मैं देखता हूँ आजकल ख़ास तौर पे जो नौजवान होते हैं, तो वो कहीं न कहीं जिम की ओर जो है अपना मन मैं कह रहा हूँ मतलब एक तरह से जिम जाते हैं और वहाँ पर जो है अपने स्वास्थ्य पे ध्यान देते हैं, सेहत पे ध्यान देते हैं। और कहीं न कहीं मतलब आजकल ये हो गया कि जिम जाना एक ट्रेंड की तरह भी हो गया है। बट, क्या ज़रूरी है कि हम अपने मतलब सेहत के लिए जिम अवश्य जाएँ या फिर हम घर पे रह के या बाहर रहकर भी जो है, व्यायाम वग़ैरह कर सकते हैं? और सेहत का ध्यान जो है, रख सकते हैं? आपकी क्या राय है इस बारे में?
जी। जी। जी बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए आज के दौर में मुझे लगता है कि बहुत सारी अ, दिक्कतें आदमी स्वास्थ्य से संबंधित बहुत सारी दिक्कतों को सामना आजकल कर रहा है। और स्वस्थ रहना आज के दौर में मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ी चुनौती है, हर किसी के लिए। तो, उस हिसाब को देखते हुए और देखिए स्वस्थ रहना हर कोई चाहता है, हर कोई ये चाहता है कि उसे कोई दिक्कत या परेशानी किसी तरह की ना हो। तो उस चीज़ के चक्कर में, बहुत स हर कोई जिम जाना पसंद करता है। लेकिन, मुझे ये लगता है कि जिम जाना इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। क्योंकि अगर आप घर पे रह के चाहें, तो बहुत सारे योगा और बहुत सारे ऐसे अ, मतलब तरीक़े हैं जो आप घर पे अपना के, आसानी से अपनी जो फिटनेस है उसका ख्याल रख सकते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे?
जी, जी। जी। सही बात है। जी, जी। जी, जी। जी, जी। सही बात है। जी, जी। बिल्कुल, मैं भी आपकी बात से पूरी तरीक़े से सहमत हूँ। मेरा भी कहीं न कहीं मानना है कि देखिये अगर हमें अपनी सेहत का ही ध्यान रखना है अब, तो वो तो जिम में रह के भी हम कर सकते हैं और घर पे रह के भी कर सकते हैं। मतलब जैसे अ, जैसे कहते हैं ना घर में जो होम वर्कआउट हो, कसरत होती है, कि मतलब आपने उठक-बैठक लगा ली दंड-बैठक लगा दिए वो तो मैं मानता हूँ कि बहुत ही अ, पहले से ही चली आ रही है कसरत और काफ़ी अच्छी भी है। है ना? और उसके अलावा ऐसे पुश-अप, पुल-अप हो गए, ये कुछ कहते है ना ये कुछ व्यायाम हैं कुछ कसरतें हैं जो शायद हम घर पे रह के भी कर सकते हैं और अगर जिम जाएँगें तो वहाँ पर भी हम यही सब करेंगे। तो मेरा भी कहीं न कहीं मानना है कि जो है अ, ज़रूरी नहीं है कि जिम जाकर ही हम सेहत पे ध्यान दे सकते हैं, अगर किसी को जो है अ, स्वस्थ रहना है तो वो घर पे रह के भी जो है ये कसरत वग़ैरह कर सकता है या बाहर वो कभी टहलने निकल जाए किसी पार्क में चले जाएँ खुले मैदान में, वहाँ पर रह के भी जो है हम जो है अ, व्यायाम वग़ैरह कर सकते हैं। कहते हैं ना जो एक तो ये भी रहता है जो दौड़ लगाना होता है, तो उससे भी काफ़ी हमारे स्वास्थ्य पे एक अच्छा प्रभाव पड़ता है। वो भी हम पार्क वग़ैरह में किसी खुले मैदान में जो है दौड़ वग़ैरह लगा सकते हैं। तो मेरा तो मानना है कि, एक तरह से देखा जाए तो अगर सेहत का ध्यान रखना है तो हम घर पे या बाहर रह के भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर कोई इसको उसके लिए जो है जिम जाना अ, मतलब जिम जाने की उसके लिए कोई आवश्यकता हो। अ, लेकिन कुछ ऐसा भी रहता है कि जैसे अ, क कभी-कभी होता है ना कि जिम हर कोई जो है अफोर्ड नहीं कर पाता, या कोई विद्यार्थी होगा तो उसके उस समय शायद वो अफोर्ड ना कर पाए, तो उस समय तो हम बोल सकते है कि अ, घर पे रहकर, या बाहर जाके भी वो कसरत वग़ैरह कर सकता है। आपकी क्या राय है इस बारे में?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
जी। सही बात। जी, जी। हाँ जी, हाँ जी। बिल्कुल, बिल्कुल। जी, जी। जी, जी। हाँ जी, हाँ जी। जी, जी। जी, जी। सही बात है। जी, जी, जी। जी, जी। हुँ। सही बात है। जी, जी। हाँ, मुझे भी लगता है, मुझे लगता है ना कि जो बचपन से कहते हैं ना हमारे जो कुछ देसी कसरत रही है या फ़िर जो घरेलू अ, जो करते हैं घरेलू ताँ क अ, तौर पे जो कसरत करते हैं, वो तो हमेशा से ही एक बहुत ही लाभदायक रही है। मैं देखता था कि पहले के लोग भी इतना स्वस्थ रहते थे, क्योंकि वो ओ उस समय तो जिम वग़ैरह होते नहीं थे तो वो कहते हैं ना कि जो अन अ, अखाड़े वग़ैरह में ही कसरत वग़ैरह करते थे, घर पे ही कसरत करते थे अपने आंगन में, और अ, मुझे लगता है कि वो जो है ना काफ़ी हद तक हमारे शऱीर को एक एक अच्छा प्रभाव जो है उसमें डालती है तो ज़रूरी नहीं है कि हमे, जो है उसके लिए जिम जाना पड़े। अ, पर हाँ ये हम कह सकते हैं ज़रूर कि जिम जाने से अपने कुछ उसके अलग फ़ायदे होते हैं और उसको हम बिल्कुल भी नकार नहीं सकते। जैसे ये रहता है ना कि जिम जाके एक तो मतलब अगर हम जिम के लिए पैसा भर रहे हैं, तो फ़िर हमारे अंदर ख़ुद से वो एक भावना आ जाती है कि हमें जिम छोड़ना नहीं है। तो उस वज़ह से एक मैं बोल सकता हूँ कि थोड़ा-सा अनुशासन भी आ जाता है कि लोग जो है हर दिन फ़िर जिम जाना पसंद करते हैं, अ, और वहाँ पर जाके कसरत करते हैं। तो वो भी सही रहता है, और उसके अलावा वहाँ पर देखिये उन्हें बाकी अपने साथ के लोग मिल जाते हैं, और उनके जो कहते हैं ना जो उनके जो गुरु गुरु होते हैं जो ट्रेनर होते हैं, उनसे भी काफ़ी अच्छी उन्हें सलाह परामर्श मिल जाती है। तो मुझे लगता है कि अगर उस दृष्टिकोण से देखा जाये तो जिम के भी अपने एक फ़ायदे हो सकते हैं, क्योंकि आप जब बाकी लोगों के साथ आप मिलोगे और वो भी वहाँ कसरत करने आएँ हैं तो आप उनसे उनके अनुभव जो हैं अ आप जो है ले सकते हो और आपको स्पेशली देखिये हर वहाँ जिम में एक ट्रेनर होता है जो आपको सब चीज़ों के बारे में बताता है कि कौन-सी कसरत किस हिसाब से करनी है, और ख़ास तौर पे आपका खान-पान क्या होना चाहिए। तो अगर देखा जाए तो उसके भी अपने एक तरह से ना फ़ायदे ही रहते हैं जी, जी। आपकी क्या राय है इस बारे में?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
जी, जी, जी। हाँ जी। जी, जी। जी, जी। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ जी। जी,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 जी, जी। बिल्कुल, बिल्कुल। हुँ, सही बात है। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। जी, जी। जी, जी। हाँ जी, हाँ जी। जी। हाँ जी, हाँ जी। अ, कभी-कभी ऐसा होता है कि हाँ, मतलब अक्सर क्या होता है कि अगर कोई मतलब कहते है ना कि किसी ने भी जिम खोल रखा है और उसके उस मतलब अपनी जानकारी नहीं है, और वहाँ से हो सकता है कि कभी-कभी ग़लत जानकारी भी मिल जाती है, हालांकि वो तो देखिए ये बात तो कहीं भी जो है लागू होती है हो सकता है वो घर बैठ के ही कहीं से जानकारी प्राप्त कर रहे हो तो वो भी ग़लत हो। तो मुझे लगता है कि वो भी एक कहीं न कहीं पहलू जो है रहता ही है। जैसे हमने बात कही न कि क्योंकि हम जिम के लिए देखिए पैसा दे रहे है तो अपने आप कहते है ना वो अ, एक कारण बन जाता है कि हमें जो है जिम जाना ही पड़ेगा, बट घर में ये रहता है कि अब कोई ऐसा पैसा दे नहीं रहे हो, आपके पास फुल टाइम है, तो बहुत बारी हम जो है ना जैसे आपने बताया कि लचीलापन भी आ जाता है, तो ये तो बिल्कुल देखने को जो है मिलता ही है। और फिर घर में जैसे जिम में तो बाकी लोग भी साथ में होते हैं तो आप आपको एक कहते हैं ना साथी मिल जाता है, आप उसके साथ भी जो है अपना कसरत वग़ैरह कर सकते हो, और काफ़ी कुछ सीखने को भी मिलता है। अ, घर पे अ, मतलब ज़रूरी ना स ज़रूरी नहीं है कि ऐसा हो। तो जैसे मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप वैसे आम तौर पे जिम जाते हैं या फिर घर पे ही जो है अपना अ, जो है कसरत वग़ैरह, व्यायाम वग़ैरह करते हैं?
जी। बिल्कुल। जी। जी। जी, बिल्कुल। देखिए, मैं जिम जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं करता हूँ। मैं घर पे ही बहुत सारे तरीके हैं, जैसे कि आप सुबह-सुबह अ, जल्दी उठें और उसके बाद अपनी साइकिल लेके थोड़ा-बहुत, जो पार्क है, जो मैंने आपको पहले बताया, पार्क है या आपके शहर में कोई नदी-नहर है, उसके किनारे-किनारे आप साइक्लिंग कर सकते हैं। उसके अलावा सुबह ही सुबह आप अ, जो कुछ खेल होते हैं, जैसे वॉलीबॉल है या बैडमिंटन है, आप इन्हें खेलें, तो वो भी आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा मुझे लगता है कि लाभदायक हैं। उसके अलावा अ, और जैसे अब प्राणायाम है, अनुलोम-विलोम है, जो योगा के अंतर्गत आते हैं, तो ये कई ऐसी चीज़ें हैं, जिन्हें मैं अपनाता हूँ और मुझे लगता है कि इसी इन्ही सभी चीज़ों की वज़ह से मुझे जिम जाना काफ़ी हद तक सही नहीं लगता। आपके क्या विचार है?
जी, जी। हाँ जी, हाँ जी। बिल्कुल, बिल्कुल। जी, जी। सही बात है। हाँ जी, हाँ जी। बिल्कुल। जी, जी। हाँ जी, हाँ जी। जी, जी, बिल्कुल और देखिए, ये भी तो रहता है ना कि जब से जैसे जिम में अगर बहुत भीड़ है, बहुत सारे लोग हैं, हाँ, तो कहते हैं ना कि अपना कसरत भी थोड़ा बहुत प्रभावित हो जाता है। जैसे मुझे कोई मशीन यूज़ करनी है, लेकिन उस समय जो है कोई और व्यक्ति यूज़ कर रहा है और काफ़ी भीड़ है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि उसमे भी हमें थोड़ा-सा समय लग जाता है और जैसे कहते हैं ना, जो देखिये, जो ऐसी जो योग वगैरह होते है, जहाँ पर हमें थोड़ा ध्यान केंद्रित करना पड़ता है, जो मेडिटेशन होती है, वो मुझे तो मुश्किल ही ऐसा है कि हम जिम जाके कर सकते हैं क्योंकि वहाँ पर अगर इतने लोग रहेंगे, तो उनके बीच तो ये योग वगैरह हो नहीं सकती ना, क्योंकि देखिए, उसके लिए तो हमें कोई एकांत-सी जगह चाहिए होती है, जहाँ पर हम एकदम शांति से जो है, है ना, ध्यान लगा सकें। तो वो तो या तो हमें अपने घर पे मिल सकती है या तो किसी अ, बाहर जी, जी। सही बात है, बिल्कुल, बिल्कुल, जो शायद जिम में इतनी आसानी से ना मिल सके। तो मैं तो मानता हूँ कि बिल्कुल, अगर ऐसी कोई गतिविधि हमें करनी है, तो उसके लिए तो घर जो है, एक बेहतर विकल्प जो है, हो सकता है ना क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि हम कसरत वगैरह तो कर लेते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जो योग वगैरह है अ, जो कुछ अनुलोम-विलोम जैसे आपने बताया कपाल भारती है ऐसी बहुत सारी मतलब मैं बोलूँगा, गतिविधि होती है, योग आसन होते हैं, जो कहीं न कहीं हमें, कहते हैं ना एक मानसिक तौर पे बहुत ज़्यादा अच्छा प्रभाव हम पे डालते हैं और हम अ, हमारी मन भी जो है, एकदम शांत रहता है। तो मुझे लगता है कि वो अ, अगर सेहत की सही मायने में बात की जाए, तो हम उसी को एक बोलते हैं कि हमारी जो है, स्वा एक अच्छा स्वास्थ्य है, एक अच्छा जो है, सेहत है। क्योंकि जो व्यक्ति मन से शांत होगा और उसके, कहते हैं ना, मन में कोई गलत विचार नहीं होंगे, वो बिल्कुल जो है, स्वस्थ रहेगा। जी, जी।
जी। जी, बिल्कुल। जी। और बिल्कुल एक शांत माहौल भी होना ज़रूरी है। जी। जी। जी। जी और जी, बिल्कुल और दूसरी चीज़ देखिए, मुझे लगता है कि कहीं न कहीं आप जब सुबह उठकर घूमने-फिरने के लिए जाएँ या दौड़ने के लिए जाएँ या साइक्लिंग वगैरह करें और उसके बाद घर पे आके आप थोड़ा-बहुत योगा वगैरह करें। अ, ये अ, तो उस दिन एक जो मानसिक शांति मिलती है क्योंकि देखिए, घर पे ना तो कोई भीड़-भाड़ होती है और ना कोई शोर-शराबा होता है, एक खुला माहौल होता है। अ, तो वो चीज़ें बहुत ज़्यादा मुझे लगता है, एक ताज़ा हवा में बैठ के आप प्राणायाम वगैरह करते हैं, तो वो चीज़ें कहीं न कहीं आपको बहुत ज़्यादा मानसिक शांति प्रदान करती हैं, जो कि जिम में मुझे लगता है कि पॉसिबल नहीं है। और दूसरी चीज़, एक वाक्या इसी तरह का मुझे याद आता है कि एक बार मैं एक जिम में गया था, एक काफ़ी बड़े शहर की बात मैं आपको बता रहा हूँ। अ, तो मैं उसका नाम लेना नहीं चाहूँगा शहर का, तो वहाँ पे मैंने देखा कि आजकल ये मोटापा वगैरह एक बहुत आम बातें हैं, किसी के लिए भी।
जी, जी। जी, जी। जी, जी। बिल्कुल, बिल्कुल। सही बात है। जी, जी, जी। जी, जी। हाँ, हाँ।
तो, हर कोई मोटापे के ज़्यादातर लोग शिकार होते हैं। तो और अक्सर जो हमारी महिलाएँ हैं, वो उनमें ये चीज़ें ज़्यादा होती है, क्योंकि आपने देखा होगा कि वो लोग अ, बाई वगैरह अरेंज करते हैं, अपने जो घरेलू काम हैं, उन्हें करने के लिए। तो उसी तरह का एक वाक़या मेरे साथ में हुआ था। तो मैंने देखा तो जिम में महिलाओं को जो ट्रेनर था, वो उनसे अ, घुटनों के बल बैठ के पोंछा लगवा रहा। तो मुझे बड़ा ताज़्ज़ुब हुआ ये देख के, कि यार मतलब <chuckles> कि लेडीज़ इतने मोटे पैसे खर्च करने के बाद, यहाँ जिम में आके पोंछा लगा रही। तो मैंने बाद में उस ट्रेनर से पूछा के जी ये कौन-सा एक आप य मतलब ट्रेनिंग इन्हें दे रहे है, तो उसने मेरे को बताया कि देखिए जी, घुटनों के बल बैठ के पोंछा लगाती है, तो उससे पेट की जो चर्बी है वो कम होती। तो मैंने कहा भई आप इतना पैसा ये आपके यहाँ पे खर्च करके आएँ हैं, आप इनसे यहाँ पोंछा लगवा रहे हो तो, ये तो आप वैसे भी इन्हें सलाह दे सकते हो, कि आप घर पे जाओ बाई को हटाओ और खुद घर पे पोंछा लग आपका काम भी होगा और आपकी सेहत भी बनी रहेगी। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ तो आपने कभी ऐसा कुछ देखा है जिससे आपको लगा हो कि ये क्या है?
अच्छा, अच्छा। हुँ। जी, जी। हुँ। अच्छा, अच्छा। जी। अच्छा, अच्छा।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 हुँ। जी। हाँ घर पे भी कर सकते हैं। सही बात है। जी, जी। जी। हाँ, मतलब मैंने अ, ए ऐसा तो कभी देखा नहीं है, मैं जिम नहीं गया हूँ लेकिन अ, ख मतलब आमतौर पे जो है कभी-कभी वीडियो वग़ैरह आती है, तो उससे देख लेता हूँ, कि कहते हैं ना, कि कुछ-कुछ लोग जो है, जिम में जाके भी वही अ, व्यायाम कसरत करते हैं। और शायद घर पे जो है, आसानी से की जा सकती है। अ, जैसे वहाँ जाके योग वग़ैरह हम कर रहे हैं, जिम में जाके, तो मुझे लगता है कि देखिए हर किसी का होता है, अपना-अपना मतलब कहते है ना, अपने एक विकल्प होता है, तो वो बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर हम बात करते हैं ना, कि क्या वो चीज़ अ, घर पे करना संभव है। तो मैं तो मानता हूँ, कि बिल्कुल वो चीज़ संभव है। और शायद बेहतर तरीक़े से की जा सकती है, अगर कोई मुझे ऐसा विकल्प देखिए आप जिम में जाके अ, कसरत करो या फ़िर कोई योग वग़ैरह करो, तो मैं शायद बोलूँगा कि योग वग़ैरह के लिए, तो मैं घर पे ही जो है ज़्यादा एक अच्छा उसको विकल्प मानता हूँ। हाँ पर जिम में हो सकता है कि आपको अ, कुछ ट्रेनिंग जैसे स्ट्रेंग्थ ट्रेनिंग होती है, या फिर कुछ मशीन इक्विपमेंट्स होती हैं, वो आपको वहाँ पे जो एक अ अ कसरत है, उस प्रकार की वो वहाँ पर बेहतर तरीक़े से कर सकते हो। और घर पे वो चीज़ शायद इतना संभव ना हो। क्योंकि अलग-अलग तरह की कस अ कसरत होती है ना, तो वो भी उसके लिए भी अपना-अपना एक स्थान होता है। जी, जी।
जी। हुँ। जी। जी, बिलकुल। जी। जी, बिल्कुल और आपने सही कहा और देखिए इस विषय पे आपके साथ में बातचीत करके मुझे बहुत अच्छा लगा। उम्मीद करता हूँ, आपसे दुबारा बात करने का मौक़ा मिलेगा, बात करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।
मुझे भी। जी, जी। बिल्कुल। बिल्कुल, आपका भी काफ़ी अच्छा लगा मुझे बात करके। आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद।